仕事とプライベートで、ま、SNS とかあのデバイスとか、色々あると思うんですけど、アカウントって分けてらっしゃいます？
はい。 はいはい。 これね、何て言ったらいいんだろう。うん、結果として分かれてませんね。
はい。 結果としては分かれてない。はいはい、どういうことでしょう？<chuckles>
そうそうそう。分けてる分けてないっていうより、結果として分かれてないって言うしかないすよね、これね。あの、まず始まりは始まりは携帯電話が出た時に。
ほうほうほう。もうちょっと詳しく教えてください。はい。 携帯電話っていうと、昔のあの、ガラケーってことですか？
はい。 あ、ガラケー時代も含めてですけど、まず、自分用のやつと会社用のやつと、2つ分かれてたんですよ。
うんふん。 ああ、なるほど。会社からこう、支給されてたっていう感じですかね。
うん。支給されてたやつ、あるあったんですよね。
うん、ふん、ふん。
ただ、ん、面倒臭いんすよね。結局。<laughs> そうそうそう。こうこっちがあって、あっちがこっちっていう風に分けておくのがもう面倒くさいから。
ああ、そうなんですね。はいはい。どういうところに面倒臭さ感じましたか？ うん、ふんふん。
だから、うん、1台になっちゃいまして、結局。
それは、えっと、会社から支給された分を、プライベートでも使ってるっていう状態ですか？